Ouais. Ouais, ouais, ouais donc heu, ça c'est important et pour moi aussi, heu, quelque chose dont je suis attachée, parce que maintenant c'est vrai qu'on prend des milliers de photos avec le téléphone et cetera, mais mais de l'époque, heu, où j'étais, heu, plus jeune, où on avait un appareil photo avec une, heu, <chuckles> pellicule dedans où on pouvait prendre, heu, 12 ou 24 photos, voilà. Et <chuckles> et en fait, on faisait attention à ce qu'on prenait. Et heu, je me souviens quand tu allais, heu, comment dire? Heu, faire tirer les photos, c'était génial. Après, on avait les photos et tout. Et du coup, de cette époque là, heu, j'ai gardé que je fais des albums photos, enfin pas pas forcément à jour, mais <chuckles> j'en ai quand même quelques uns, heu, et pareil, ma maman ouais, oui, c'est ça et ma maman m'en avait fait déjà, heu, pour moi quand j'étais enfant, quoi. Donc j'ai pas mal d'albums photos de moi, bébé, enfant, bah, justement, avec les grands-parents.
Oh oui, on est bombardés. <laughs> 24 photos. <laughs> Ah oui. Faut pas gâcher. C'était la surprise. Ouais. Oui. Oui, c'est du travail ça. <chuckles> Mais tu trouves pas qu'on les regarde plus que les photos dans le téléphone, les albums? Ça se regarde mie plus, hein?
Ah, complètement. Ah bah, c c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que mes enfants, bah, je leur ai fait aussi des albums photos à eux. Heu, pour quand ils étaient enfants, aussi avec leurs, heu, grands-parents, donc notamment les 2 grands-pères qui sont décédés. Heu, mais c'est et en fait, ça permet, heu on regarde de temps en temps ensemble et ça permet de relancer la discussion en disant: «Bah oui, vous voyez, papy là, il faisait ça et quand il était jeune, il faisait de la gymnastique» et cetera. Donc en fait, ça permet de les photos, ça aide aussi beaucoup, en fait, hem
Ouais. Oui. Ça ravive, heu, la mémoire un petit peu, hein.
Voilà. Puis, on a quelques vidéos aussi, notamment des 2 grands-parents, des 2 grands-pères disparus. Bon, ça, c'est un petit peu plus dur pour moi à regarder. Mais pour eux, hem ouais, c'est c'est dur, hein, je pense, les photos déjà, ça va, mais les vidéos, c'est dur parce qu'on les entend parler et cetera et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est bien pour les enfants aussi, plus pour, heu, se rappeler parce qu'eux, ils étaient plus jeunes. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal à se rappeler de leurs 2 grands-pères qui sont décédés. Heu, mais je pense que tout ça, c'est important parce que ça fait partie de de la famille et puis de, voilà, de leur histoire et et franchement, hem, c'est important, quoi, <chuckles> de partager.
Ça doit être, heu C'est vrai? Ça te touche? Ouais. Ouais. Ouais. De leur histoire. Ouais. Mais écoute, heu, tu as des super, heu, des super, heu, traditions, c'est bien. Tu entretiens le la mémoire de de ta famille, <chuckles> c'est génial, c'est génial.
Bah, j'essaie. C'est ça, ouais, ouais. <chuckles> On essaie, on essaie. <chuckles>
Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir, heu, de m'avoir raconté tout ça. C'était chouette, c'était très intéressant.
Et bah, de rien. C'était <chuckles> merci.